<chuckles> Kesinlikle. Peki bunun altında, yani, aslında sorumlu bir insan olmandan bahsettik ama, eee insanları kırmak istemediğini de söyledin. Peki şey var mıydı sence? Yani, eee, işi kaybetme korkusu gibi bir şeyle hiç yüzleştin mi? Ya da işte, eee, bir görev bilinci, çocukluktan gelen, sürekli sorumluluklarını yapan biri olma hâli var mıydı, yani?
Hıı. Evet. Hıı. Evet. Şimdi görev bilinci var ama ben işi kaybetme şeyini hiç hissetmedim. Şöyle bir şey var, ben zaten mesai saatlerinde, performansım iyi bir şekilde, işimi zaten yerine getiriyorum. Yani, bunları benim fazladan yapmamın nedeni yeni olduğum, öğrenmek istediğim, hani, daha iyi olmak istediğim, bilinirliğim artsın istediğim, hani, biraz daha, hani, kariyer doğrultusunda benim için iyi olacağını düşündüğüm şeylerdi. Biraz inisiyatif aldım açıkçası ama sorun şu ki inisiyatif alırken özel hayatımı dengeleyemedim. Eğer özel hayatımı dengeleyebilseydim o inisiyatiflere biraz sınır koyabilseydim, güzel olacaktı. Ben 24 saat kendimi, eee, tamamen, eee, insanlar için uygun hâle getirdim. Hâlbuki bunu yapmayıp da, hani, belli bir saatler arasında kendime uygun hâle getirip, tam bir verimlilikle çalışıyor olsaydım zaten yine aynı şey olacaktı. İnsanlar yine mutlu olacaktı. Çünkü sonuç olarak burada işi yapmama durumu söz konusu değil. Fazladan harcanan bir evet durum söz konusu.
Hı hı. He, tabii ki. Hıı. Evet. A, o da doğru. Evet, ama fazladan. Aynen. Kesinlikle. Ya, yine, bir yolunu bulmuşsun ama dediğin gibi daha çok emek verince de, eee, sanki olması gereken en başından beri oymuş gibi kimse şey demiyor, "Ya, mesai saati dışındayız, acaba rahatsız etmesek mi?" Ya herkes işi çözülsün şeklinde yaklaşınca, eee, ister istemez. <chuckles>
Evet. B bu Türkiye'de yok. Çok şükür yurt dışında var. Çok seviyorum onun için. Hiç tatilde matilde telefonum hiç çalmıyor o kadar mutluyum ki anlatamam. <chuckles>
Evet. Ay, ne güzel, ya, o zaman oraya taşındığında hiç hayır demek gibi bir, eee, strateji geliştirmekle uğ uğraşmadın. <chuckles>
Şeyim olmadı. Aaa, hiç olmadı hi. Hatta diyorum ki Allah Allah niye kimse aramıyor, bensiz işler mi yürüyor? <laughs> Ha, biraz egon, eee, zedeleniyor <chuckles> evet. <chuckles>
<chuckles> Her şey yürüyor ya. Ay. <chuckles> Çok iyiymiş hakikaten. Evet, hiç böyle düşünmemiştim, doğru söylüyorsun. Ya her şey yoluna nasıl gidiyor ya? Falan gibi. Peki şey oluyor mu? Böyle senin aslında ha eee, ekstra zaman alıp halledebileceğin bir şeyi tatilden bir dönüyorsun, her şey patlamış, yığılma olmuş. Keşke tatilde söyleseler diyor musun? A, güzel.
Evet. <chuckles> Aynen, aynen. Yok hiç öyle şeyler olmuyor, gerçekten ekip çok sağlam. Her şey yolunda. Hiç öyle şeyler olmuyor.
Harika. Çok şanslısın. Aldığın karar da muhteşem olmuş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel konuşma için.
Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

Ya, o öyle değildi de tam tersine, şimdi ben ilk mezun olup işe başladığımda, zaten, eee, global bir şirkette işe başlamıştım. Ama şöyle bir durum vardı, hani, böyle bir ilk mezun olduğunda, ııı, hep iyisini yapmak istersin, kendini göstermek istersin, çok heveslisindir, hani, ilk defa kendi ayaklarının üzerinde duruyorsundur falan, böyle bir heyecan vardır. Onun için ister istemez mesai saatlerinin dışında da, hani, işe vakit ayırırsın. Hatta iş arkadaşlarına çok yakın olup, mesai saatlerinden sonra da, hani, hep beraber görüs görüşürsün. Yani, ben, mesela, şeydeyim, iii, bilgi teknoloji departmanındayım. Ben proje tarafındaydım, işte, bizim, iii, server'larla ilgilenen bir taraf vardı, yazılım tarafı vardı. Biz işten sonra da aynı yaş gruplarında olduğumuz için görüşüyorduk. Mesela, bir sorun çıktığında, hani, mesela, hepimiz birden dâhil oluyorduk. Zaten aynı projelerde çalışıyorduk. Bir projede sorun olduğunda hepimiz sırayla dâhil olmamız gerekiyordu bir şekilde. Yani, yazılımdan ötürü mü yoksa server'dan ötürü mü yoksa başka şeyler mi var, test edilmesi gerekiyor mu vs. gibisinden. Hâliyle biz, mesela, bir gece bir yere gidiyorduk, birimiz bir aranıyordu, genelde ilk aranan ben oluyorum. Çünkü ben ara yüzdeki kişiyim, yani, ilk konuşulan kişiyim. Ben aranınca, ben hemen yazılımcıya bakıyordum. Evet, <laughs> aynen. Ondan sonra, gerçekten böyle bir durum söz konusuydu, ama bunu o zamanlar eğlenceli güzel, hani olarak görürken aslında bunun ne kadar sağlıksız olduğunu ben şeyde anladım: Eee, benim ablam doğum yapacaktı. Eee, doğum yapacağı gün ben izin aldım, hastanedeyim. Onun odasındayız, işte, ama, eee, acil sorunlar var ben aranıyorum, laptop'um elimde açık bir vaziyette. Sonra geldiler, ablamı götürecekler, hani, ben hâlâ laptop'ta telefondayım ablam kapıdan çıkıyor, ben hâlâ laptop'ta telefondayım.
Hı hı. Tamam. Hımm. <giggles> Evet. Hı hı. Evet. He. <giggles> Hı hı. Ay. <chuckles> Tamam. <chuckles> İş birliği o. Ay, çok iyiymiş. <chuckles> Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Ay, çok kötü.
Evet, o gün benim için şey oldu, böyle, milat derler ya, öyle bir şey oldu, yani kırılma noktası oldu. O günden sonra ben özel hayatımla iş hayatımı ayırmanın ne kadar önemli olduğunu, mesai sonrasında, hani, belirlenen o 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 her neyse, o mesai sonrasında işlere bakma konusunda daha farklı bir, eee, bakış açısı geliştirmem gerektiğini anladım.
Evet. Hı hı. Hı hı.